Ähm. Ganz konkret kann ich mich an einen Abend erinnern, da haben wir, äh auch relativ weit oben im Norden zwischen den Fjorden irgendwo ich weiß äh, ja, also, ich habe leider so viele Orte gesehen, dass ich das kann of kann das oft schwer zuordnen, welche welche Ortschaft da genau in der Ecke war. Auf jeden Fall, ähm, an 'nem Fjord entlang und wir haben 'n schönen Platz gehabt, wo man so 'n bisschen am Straßenrand in der Kurve stand, aber das war n okay, weil man viel Platz hatte. Und da konnte man so die Böschung runtergehen.
Mhm.
Und unten waren dann so fette Felsen, die ins Wasser gegangen sind. Und dann hast du einmal so ach, weiß nicht, 180 Grad oder 270 Grad Ausblick gehabt in eine Richtung. Und vor dir halt so massive
Mhm.
krasse, äh, Fjordwände im Endeffekt gehabt. Äh, die aber nicht direkt vor dir waren, sondern wirklich weit weg. Also, ich glaube, der Fjord war an der Stelle irgendwie best bestimmt 100 m breit oder noch mehr. Und die Wände aber
Was ist For was bedeutet Fjordwände? Was was ist das?
ähm, oben in Norwegen hast du, äh, die Küstenlinie. Die ist nicht, ne, eine gerade Linie und Strand oder Steilküste, sondern, äh, mit der mit der Eiszeit, äh, haben sich die, äh, Eismassen da durch das Land geschoben, durch die Berge und haben so fette Krater durch die Landschaft gezogen quasi.
Mhm.
Und du hast also, die Fjorde sind quasi Ausläufer des des Meeres, ne, wie so Finger vom Meer, die ins Landesinnere reingehen, die f die ursprünglich mal vom vom Eis geschaffen wurden. Und, äh, die können unterschiedlich breit, tief und lang sein und gehen teilweise dann keine Ahnung, kann 50 km, 100 km, 200 km ins Land reingehen. Und sind oft auch mehrere 100 m tief. Also, da kann man dann
Oh. Mhm.
äh, man ist eigentlich im Land so, hat aber trotzdem Meerwasser und kann dann auch, äh, tief auf, äh krass große Fische angeln und so was und muss dafür jetzt nicht unbedingt rausfahren.
Ja, Alt krass. Ähm, also, wie würdest du das Gefühl beschreiben, also, al als du, äh, entweder realisiert hast, dass die Welt größer ist oder als du dich, äh, vielleicht, äh in Anführungsstrichen, klein gefühlt hast? Äh, äh, gibt's da irgendwie Stichworte oder Beschreibungen, äh, die du für an also, die du f ähm, jetzt für mich persönlich, ähm, festmachen könntest? Weil ich ich kann das nicht hundertprozentig greifen, äh, was wie wie wie sich das anfühlen würde.
Ja. Mhm. Stell dir 'n Ort vor, der so 'ne Mischung aus Berge und Hügel ist, weil es sind also, es